Allora, mi piacerebbe oggi parlare con te di stagioni, collegati, però, alle tradizioni popolari e quindi alle feste, perché sappiamo che ogni periodo dell'anno ha le sue feste, le sue tradizioni, non so, anche le sagre, per esempio, e, secondo te, ehm, che rapporto c'è tra stagionalità e feste popolari, tradizioni e anche, mhmm, proprio la cultura dei posti?
Allora, guarda, sì, ehm, io ti posso un po' raccontare quella che, ehm, è la la mia esperienza, che, diciamo, ehm, vivo abitando in un posto comunque sia non grande e, ehm, soprattutto un paese che è molto abituato ad organizzare diverse sagre nell'arco di, ehm, diverse stagioni insomma, quindi sì, assolutamente. E inoltre, ehm, intorno diciamo al mio paese ci sono altri paesi che magari sono caratteristici per altre sagre, dove comunque partecipo, ci vado. Ehm, allora, mhmm, per quanto riguarda il mio paese, ehm, sì ci tengono molto a ehm, ad organizzare le a co a portare avanti le festività, perché ci sono alcune cose proprio caratteristiche, ehm, del del mio paese, ehm, quindi, ad esempio, ecco, a febbraio, come un po' capita penso in tutta Italia c'è il carnevale e, ehm, una cosa molto caratteristica che viene portata avanti da molti anni, invece, è un è la settimana dopo di carnevale, viene organizzato quello che si chiama carnevalone liberato, che è una festa un po' diversa rispetto al carnevale, perché durante il carnevale magari, ecco, sfilano i carri, i gruppi, tutte le persone mascherate, mentre il carnevalone liberato è più una sorta di protesta, ecco, contro quello che sono le regole dettate dalla chiesa, le
Mh-mh. Ah, bello questo! Mh-mh. Ah-ah. Mh-mh. Mh-mh. Ah okay, okay, un po' di rottura di ribellione, diciamo, ah-ah.
La politica. Esatto, esatto, ma che comunque attira molte persone, perché comunque molte persone, ehm, dall'Italia vengono proprio qui per, ehm, festeggiare, insomma, quello che appunto è il carnevalone liberato e è molto <clears throat> famoso, ehm, poi, ad esempio, invece, ehm, durante l'estate, ad agosto, a partire comunque dall'estate vengono organizzate, ehm, molte feste nei paesi, dintorni, classiche feste di paese, quindi dove si balla un po' il liscio, dove c'è una parte di stand gastronomici, magari ci sono 2, 3 giostre per i bambini, quindi classiche feste di paese, ma, ehm, quella che festeggiamo qui nel nel mio paese è ad agosto, ed è il nostro santo quindi, mhmm, si fanno dei penso 5, 6 giorni di festa, sempre con dove si mangia, dove ci sono magari gonfiabili per i bambini, però diciamo è non è <tsk> non è solito portare il liscio, diciamo, la canzone del del liscio, ma cercano di variare, magari con cover di cantanti come Vasco Rossi, alcune volte vengono invitati dei personaggi un po' importanti, magari dei comici, ecco, e e quindi questo viene fatta durante l'estate e poi durante l'inverno, l'autunno c'è un po' quelle sagre, sai, della polenta, della castagna, ehm, quindi, secondo me, mhmm, le feste cioè le stagioni si legano molto in questo caso alle alle alle feste che vengo sì, che vengono organizzate perché con un determinato momento in cui magari, ehm, si mangia più una cosa rispetto a un'altra, cioè, attira mhmm, è è insolito magari fare, non so, la sagra della polenta a ad a luglio, ad agosto, cioè nessuno ci ve <chuckles> nessuno ci verrebbe, insomma. Quindi, ehm
Ah, beh. Ah, bene! Certo. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, sì. Alle tradizioni, certo. Ad agosto, esatto, è vero, è vero. Ma infatti è interessante, adesso che mi stavi parlando del posto dove vivi, è interessante notare anche la differenza tra le zone rurali che coman che comunque in Italia hanno un po' mantenuto, no, la tradizione, la stagionalità di certe feste, ma te hai notato, per esempio, di, ehm, al non so delle differenze da quando eri bambina perché molte feste si legano anche al ritmo della natura, quindi alla stagionalità delle, non so, delle coltivazioni, per esempio al vino alle castagne, ai carciofi, no, e in questo periodo, per esempio, è sicuramente l'olio, il vino, queste cose qua; tu hai notato se nel posto dove vivi questa cosa si è mantenuta sempre molto forte come tradizione o se è cambiato qualcosa nel tempo?
Mh-mh. Allora, sicuramente, nei dintorni, ehm, c'è sarà stata sicuramente organizzato un qualcosa riguardante l'olio con il vino. Ehm, il vino non ho partecipato, ma perché non è che vado molto pazza per per il vino insomma, quindi non non ho partecipato, però, ad esempio, in un paese molto vicino al mio c'è quella che viene chiamata la la festa delle cantine e questa si fa ehm, si fa durante le l'estate, ehm, in cui praticamente, ehm, appunto le le cantine che si trovano all'interno de di questo paese, mhmm, de che appartengono maggiormente a signori anziani, vengono aperte e praticamente, ehm, nella maggior parte le cantine ovviamente c'è il vino e, quindi, ehm, offrono il vino magari dietro un compenso di 1 € di 2 €, questo si fa d d'estate proprio perché si vuole smaltire magari il vino che è rimasto durante l'anno, perché poi, ecco, là se
<chuckles> Ah, mh-mh. Ah-ah. Certo. Sì, sì, sì. Ah, perché poi arriva il novello, certo.
Eh certo, e quindi poi comincia la vendemmia, quindi cercano di smaltire quello un po' che sarebbero ehm, sarebbe, diciamo, il la parte restante del vino durante l'anno, ecco, quindi questa è una festa molto caratteristica di questo paese e molto carina perché poi si mangia pure, viene accompagnato con determinati piatti, ad esempio, danno anche le ciambelline che li puoi intingere nel nel vino, quindi è molto caratteristica, però, allora, ti devo dire che io, uhm, ovviamente quando ero piccola, ehm, un po' forse questa cosa, ehm, mhmm, non è che mi manca, cioè avrei voluto che si sviluppassero un po' di più di di feste, perché comunque, ehm, durante, ehm, l'inverno non, mhmm, no non ci sono molte mhmm, non vengono organizzate quasi niente nel mio paese, devi sempre un po' spostarti fuori, quindi, mhmm, ehm, avrei voluto che magari ecco, si valorizzasse, ecco, ad esempio, l'olio, queste cose qui che in questo periodo
Mh-mh. Ah-ah. Mh-mh. Ah, okay. Certo! Quindi tu ricordi che da bambina, invec,e c'erano più, ehm, occasioni di festeggiare, magari, ecco, il ca i raccolti, il cambio di di stagione, ehm, ti ricordi questo? Cioè, ti ricordi che magari con eh.
Sì, io mi ricordo sì, io mi ricordo che da bambina c'era una festività che veniva fatta penso di questo periodo, ottobre, novembre, ehm, in cui, appunto, c'era mi pare la festa proprio, la sagra dell'olio, olio e vino insieme, perché comunque vanno di pari passo su per giù si cambia di qualche mese, quindi, mhmm, me lo ricordo che davano, appunto, le le bruschette con l'olio, ehm, me lo ricordo. Poi forse a lungo andare non non lo so, forse, sai, sono un po' aumentati i costi e tutto, quindi l'olio è diventato prezioso e quindi magari non n hanno preferito anche, mhmm, tenerselo con chi lo lo faceva, insomma, con chi lo raccoglieva, ehm, sì.
Mh. Certo, è vero. Ah, è vero. Certo, ma non pensi che ehm, questa è una domanda che ti faccio, proprio per per esperienza tua personale, tu hai detto che durante per esempio durante la sagra del santo del paese dove vivi, ehm, non fanno più, diciamo, la musica tradizionale del posto, ma in invitano delle band, delle persone famose, non pensi che anche questo forse un po' spersonalizza la mhmm, uhm, lo spirito iniziale della festa che è quello magari tradizionale, un po' liturgico, no, di anche delle processioni, della caratteristica proprio religiosa di questa festa, per poi un po' ibridarla con, ecco, le bancarelle e la musica e magari i DJ set, cosa pensi di questo te?
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Allora, io penso che, ehm uhm, ehm, non lo so, io, ehm, sono, tra virgolette, "contenta" che cioè inizialmente si faceva mi ricordo che in una in un parcheggio poco distante dalla piazza principale, ehm, avevano adibito per qualche anno di seguito anche un palco per la musica del liscio, insomma, però devo dire che in questa festa cioè secondo me, mhmm, è giusto un po' diversificare, perché comunque ne nei dintorni trovi sempre quello, non trovi, ehm, u un qualcosa di diverso come può offrirti questa questa festa, cioè vai nella classica festa di un altro paese e trovi comunque, ehm, il liscio, quindi principalmente balla sìc, principalmente ballato da anziani invece, mhmm, qui, mhmm, s si cerca di coinvolgere anche i giovani, quindi magari una sera ci sarà anche la la il mus la musica del liscio, però, ehm, tutte le altre sere poi vengono chiamate altre persone, invece se una festa in un determinato paese, viene organizzata per tre quattro giorni, vengono semplicemente chiamati 3, 4 band del liscio diverso e si ehm, g si ci si fanno praticamente tutte le feste de dei paesi quando quando iniziano. Quindi penso che penso che, mhmm, sia, mhmm, b cioè, è stata un'idea bella non pensare soltanto a una determinata parte del sì.
Ah-ah. Certo. E trovi solo questo, sì, sì, sì. Certo. Ah-ah. Certo. No, no, no, hai ragione. A una a una certo, a una certa ma infatti la mia domanda era un po' provocatoria, perché in effetti queste feste spesso ehm, la tradizione si rifà a un periodo storico che ormai è è è trascorso e quindi le persone che face che hanno iniziato magari la tradizione, adesso sono molto anziane per cui per loro la festa è quello. Invece, poi, senza considerare che magari ci sono un sacco di giovani che vorrebbero comunque partecipare e e hanno anche l'alternativa; questo è molto bello assolutamente. Ma tu in particolare, mhmm, che cos'è che ti piace di questo, mhmm, dic diciamo que quest'approccio un po' stagionale alle feste, nel senso, c'è qualcosa che aspetti con ansia durante l'anno?
Mh-mh. Allora, mhmm, sì, c'è in particolare una sera che mi mi piace, che dove fanno si chiama il mercatino notturno, quindi, appunto, ci sono questi banchi dove veramente puoi trovare di tutto, dall'oggettistica, ai libri, a piante, accessori, abbigliamento e, appunto, è un mercatino che inizia nel tardo pomeriggio e va a finire a notte inoltrata, insomma.
Mh.
Quella è una una cosa che aspetto perché molte volte ho trovato delle occasioni perché, ad esempio, nel nel banco dei libri ci sono anche magari le persone che vanno a donare dei libri, no, che magari hanno letto per la prima soltanto una volta e e l lo hanno donato nella nel banco dell'oggettistica ci sono molte cose, appunto, che vengono magari aggiustate o riammodernate e quindi molte volte c'ho comprato, quindi, sì, questa questa mhmm, questa serata in particolare mi l'attendo, la sento, ecco.
Ah-ah. E questa a avviene in che periodo dell'anno?
È durante la i giorni di festività del patrono.
Quindi la l'estate praticamente, ah-ah, sì. spesso l'estate come hai detto te, spesso però l'estate è il momento in cui si fanno più cose, pro perché si sta più all'aperto e invece, senti, che ne pensi delle cosa ecco, che cosa fanno de dove vivi te, per esempio, sotto il periodo natalizio? Se c'è qualcosa di tradizionale che ti piace, che ti piace, insomma, frequentare, che ti ricorda magari l'infanzia.
Sì, sì, sì, sì. Allora, una cosa che prima si faceva, mi ricordo che ci ci partecipavamo spesso con i miei genitori e mio fratello, era ehm, c'era una sala molto grande che adesso non so neanche se è più aperta, dove, ehm, praticamente organizzavano una tombola, ehm, co' chi voleva partecipare del del paese, e e praticamente non si vincevano soldi, ehm, monete, ma si vincevano dei buoni, tipo c'era il ristorante che ti offriva una cena, ehm, c'era, magari, non so, un contadino che aveva portato, appunto, magari delle verdure dall'orto, ehm, oggetti che magari non si in casa non non hanno più un uso, quindi era molto carina e, appunto, iniziava nel pomeriggio, ma io mi ricordo che finiva proprio a notte proprio inoltrata, quindi e e partecipavano veramente tante, tante, tante sì, sì, sì, era un po' mhmm, diciamo e poi capitava nello stesso giorno in cui proprio accendevano le luci nel paese, quindi nel mentre si era lì, insomma, si assisteva anche all'accensione di tutte le luci che decorano la il paese e, ehm, c'è stata per molto tempo questa usanza, questa tradizione, poi forse non so, no non so, mhmm, sono cambiati magari i membri che organizzavano questa cosa e non si è più fatta, mi è dispiaciuto perché io me lo ricordo che comunque, appunto, c'è stato per parecchi anni, io ci c'ho partecipato e mi è proprio dispiaciuto quando non s'è non si è più fatta, sì.
Ah, bello! Ah-ah. Bello, sì. Molto conviviale, diciamo, come come momento. Ah. Vabbè, immagino. Senti, ti faccio un'ultima domanda: ehm, quant'è importante per te mantenere questo legame tra stagione e feste e tradizioni? Quanto quanto lo senti vivo?
Ma, in realtà, molto perché comunque lo trovo anche un modo per far conoscere il paese, i prodotti che il paese può offrire, passare comunque un momento con gli amici, mangiare cibo locale, quindi, secondo me, cioè io spero che queste tradizioni, soprattutto delle sagre perché sono abituate a quelle mhmm, spero che continuino con con gli anni, che non siano delle festività che vadano poi perdute nel futuro.
Guarda, io ti ringrazio perché mi hai fatto entrare nel tuo mondo di profumi, di stagioni, di feste, molto bello e spero di risentirti presto e ti saluto.
Guarda, ti ringrazio perché anche a me fatto molto piacere parlare di questo legame tra tradizioni, ehm, popolari e stagioni. Ti ringrazio per avermi ascoltata e spero di sentirti presto. Grazie.